Мне, п слушай, перестало нравиться, как я реагирую на то, когда людям рядом со мной плохо. То есть, вот допустим, были у меня отношения, которые развалились. И мне напрямую даже просто сказали, что я настолько плох, э, в поддержке, когда человеку плохо, да, э, вот, что, ну, до свидания. Вот. Меня это задело, конечно же. Я я себя считал как бы хорошим человеком до этого момента. Но потом, прокручивая вот в голове вот эти все ситуации, да, когда я выбирал там, допустим, ну, под посмотреть, допустим, на вот свою на то время любимую девушку, подумать, что я не понимаю, как с этим быть, и там- уйти в компьютер, в дела, допустим, да, как будто спрятаться от неё. Я вот, перекручивая эти воспоминания, чувствую себя сейчас, э, в целом, ну, слабым мужчиной, так скажем, да. То есть в тот момент, когда я был нужен как такая опора, надежда, ещё что-то, свет в конце туннеля, я ей не был. И мне хотелось бы поменяться. Вот мне хотелось бы, чтоб в будущем это не повторялось. А суть проблемы в том, что, когда человеку на самом деле плохо, это не какая-то ерунда, да, там просто плохое настроение, а вот, ну, допустим, что-то случилось с его родственником, то я просто сыплюсь, я как будто настолько вот, э, в какой-то стресс сам впадаю, который даже как-то озвучивать стыдно, что я стрессую, потому что вот тебе плохо, да. Но я в таком ступоре, что у меня никакие ни слова, ни действия в голову не приходят. И вот если сможешь как-то меня вот направить на путь вот н нормальной эмпатичной помощи людям вокруг, я был бы тебе очень благодарен.
Так. Очень жаль. Мгм. Да. Мгм. Да, спасибо, что, м, э, поделился своей ситуацией. Ам, мне действительно жаль, что у тя так получается. Э, когда рядом с тобой человек в кризисе, это может быть по-настоящему непросто переживать. Вот когда вроде бы ты и хочешь помочь, поддержать, сказать что-то важное, но при этом ты растерялся, чувствуешь растерянность, страх и н не знаешь, в каком направлении двигаться. И есть страх даже, может, еще хуже сделать.
Мгм, да. Ну, вот так и происходит, да, что я б я боюсь, и вот у меня как будто, знаешь, идеи идеи какие-то есть, и они все на полпути. Я такой: "Что выбрать? Как, э, что сделать? Как?" Ме мечусь из угла в угол и и не делаю ничего. Выгляжу, как просто стою посреди комнаты, не делаю ничего.
Мгм. Да. Да, я понимаю, это очень такое человеческое состояние. Ам, а скажи, пожалуйста, вот в эти моменты, когда, м, ты видишь, что человек там рядом с тобой грустит, ты как бы мысленно понимаешь, что он ожидает от тебя поддержку? Или ты даже этого не замечаешь и тебе потом об этом говорят?
Мгм. В основном я понимаю, да, что это момент поддержать, момент что-то сделать, но вот, э, единственное, что мне в целом приходит в голову, если это касается женского пола, э, вот, ну, там будь то мать моя или, допустим, девушки там какие-то, что-то пойти купить. Но пф в то же время я понимаю, что это какое-то лицемерие, и я просто откупаюсь от решения каких-то вот эмоциональных проблем, от ми от эмоциональной помощи убегаю. Ну, пошёл, купил ей подарок. Ей 5 минут весело, а она потом вернулась в это своё плохое настроение как бы. Но я вроде как, знаешь, не при делах. Вот.
А что? А, ну то есть ты имеешь в виду пойти что-то купить- это для, м, того, кто грустит, да? Ты имеешь в виду. А скажи, пожалуйста, вот ты сказал ты, м, а, мама там, да, или девушка, а они одинаково реагируют на твой способ решения проблемы? И та и другая, так скажем, расстраивается от того, что ты идешь, э, что-то покупаешь, или всё-таки кому-то, э, доставляет удовольствие вот такой твой, э, шаг?
Ну да, да, да. Мгм. Э. Маме, как будто, доставляет довольно много удовольствия, она какой-то такой прагматичный человек, может даже в каком-то смысле хвастливый. Ей вот то, что что-то от сына, а, досталось, и можно этим пойти в интернет похвастать, как будто, прям отвлекает её, неплохо так. Вот. Хотя иногда я просто хочу сказать ей какие-то слова. Вот. Она жалуется на что-то, н но у меня их нету, к сожалению. На данный момент я не умею их вырабатывать. Вот, я хочу, но, вот, это хочу, я не могу ей высказать, как бы, что я хочу сказать. А девушка, ну, так как это, вот, чувство, да, это всё вот ощущения, это, вот, какие-то химия между нами какая-то. То всё-таки они хотят, ну, ни денег, ни цветов, а вот, э, ощущение, что их поняли. Вот, какого-то, вот, может быть, просто, чтоб я даже сидел и слушал, но они чувствовали, что я рядом. А я, с таким это каким-то странным лицом делаю, такой я какой-то непонятный в эти моменты, я сам себя не узнаю. Уверенность пропадает, э, какие-то, м, нервозности добавляются, и мне кажется, я вобще, ну, не не являюсь вот этой вот поддержкой, к сожалению.
Так. Да. Да, понимаю. Ну, смотри, у меня есть на самом деле несколько рекомендаций. Может быть, тебе они будут полезны. Тебе интересно будет послушать?
Конечно, давай, очень интересно.
Ну, смотри, вот в одной ситуации, когда ты говоришь то, что, а, тебе девушка рассказывает какую-то свою проблему, а, м, есть такая теория, что, м, а, м, девушка рассказывает что-то, а, и тут, а, от мужчины в зависимости от того, что она переживает, ожидают д 2, а действия. 1, это просто выслушать, просто выслушать, молчать, а, терпеливо, а, так скажем, поддакивать, махать головой, разделять, э, ничего не делать при этом, просто выслушать. А, 2 вариант, это когда она действительно что-то рассказывает, что-то переживает, и при этом она ожидает каких-то действий. То есть, это абсолютно 2 разные вещи. Ну, м м м могу тебе легкий пример привести. Что, например, она жалуется, например, она жалуется, что какой-то твой друг как-то некрасиво ей ответил, и, в общем, м, ей это не понравилось, ее это обидело, и она теперь не знает, как с ним встречаться. То есть, тут, конечно же, идет, скорее всего, призыв о том, что
Так, очень интересно. Мгм. Мгм. Конечно, я я весь во внимании. Ага.
тебе нужно поговорить и решить этот вопрос с другом. То есть, она ожидает от тебя чего-то, чтобы ты что-то сделал. А если
Или просто чтобы мы меньше с ним пересекались, такой намек, не обзывая друга, да, но как бы давая понять что с собой его брать больше, там, на шашлыки не надо, раз он грубиян.
Ну, что-то типа того. Более того, ты можешь спросить всегда, когда девушка ш на что-то, а, например, а, сетует, ты можешь всегда спросить и сказать: "А ты щас от м просто хочешь выговориться, или всё-таки ты ожидаешь от меня каких-то действий?" И тут она тебе четко скажет, да, чего она хочет. То есть это всего лишь вопрос. А, ты не обязан ничего делать прям сейчас, но ты можешь спросить. Э, может она просто жалуется на бухгалтершу, которая всё время на нее косо смотрит. <sniffs> Конечно, скорее всего тут такой вариант, что она не ожидает, что ты пойдешь на работу размахивать саблей, говорить: "Ай, там Кристина Пална, н не смотрите так на мою возлюбленную". Тут она скорее всего просто жалуется. Это пример того, что ожидания могут быть разные, что она ж, либо действие, либо бездействие, но вот выслушать. Откликается тебе такая схема?
Мгм. А вообще ощущение, что для меня какую-то секретную, запретную дверь открыли и показали, где истина. Это просто сногсшибательно, если честно. Мне очень мне очень нравится, да, то, что я услышал. То есть вроде бы простые слова, но м мысли вот за ними, это мне стало в 100 раз проще. Да, я п я правда щас прокручивал эти события разные, и реально где-то это были, ну, как бы "иди и сделай", а где-то это просто "побудь рядом". Ну, я не делал ни того, ни другого как бы, поэтому даже нечаянно не попадал в нужную цель, к сожалению.
Я очень рада. Да. Ну, ни ничего страшного, на самом деле ругать себя не стоит. Ты большой молодец, что хотя бы ты вот сфокусировался, да, на своей какой-то, а, на каком-то поступке из прошлого и счит м, и считаешь нужным его изменить сейчас. Это вообще замечательно, и это очень похвально. Надеюсь, что всё-таки тебе пригодится моя рекомендация. Есть еще одна небольшая. Возможно. <laughs>
Ну, очень, очень пригодится. Да, это супер вообще. Давай ещё, я хочу всё, что ты знаешь, узнать.
Смотри, а, есть такая замечательная книга. А, она о том, что у каждого человека свой язык любви. А, может быть, тебе откликнется тоже эта теория. Это, опять же, ак очередная теория, что, м, какой-то человек, э, для него любовь, это, м, объятия, прикосновения. Для кого-то, это как раз-таки словесная поддержка, вот как-то что-то сказать. А для кого-то это вот как раз таки подарки. А, и у каждого разные бывают, э, м, такие моменты, когда ты понимаешь, что тебя любят. То есть, кому-то надо обнять, кому-то сказать, кому-то что-то сделать.
Ага. Ну да, да. Мне кажется я начинаю понимать в чём эта мысль, ну, давай, я слушаю.
Да, и возможно, исходя из твоего прошлого опыта, ты, может быть, просто выбирал не тот язык, а, любви, а, который, например, подходил твоему партнеру. Вот, например, маме, вот как ты сказал, да, что для нее приятно, там, получить подарок, а вот может быть твоей возлюбленной нужно было как раз таки, нужен был разговор. Но опять же, ты ничего не теряешь, если ты просто спросишь: "А чего ты ожидаешь от меня сейчас? Вот хочешь, я тебе, там, куплю что-нибудь? Хочешь, я тебя свожу? Хочешь, просто выслушаю?" Э, тут как бы, м, ты же не пророк. Ты не обязан знать всё, что у человека в голове. Но забрать з задать такой простой вопрос: "А чего ты, м, от меня сейчас ожидаешь? Или чего бы ты хотела, чтоб я, как я, мне доказать, да, тебе, что я мне не всё равно?" И тут даже тебе говорить ничего не придется, а ты будешь просто слушать. И я думаю, что, э, м, человек.
сто процентов. Мгм. Да. Мне нравится. Как бы разложить как будто на столе всё, что я могу предложить и сказать: выбирай, любимая, вот, будем к будем как-то решать.
Да. Может, тебе и не придется даже ничё предлагать. Тебе сами, с вс самому всё предложат, э, а ты уже, там, сам решишь, готов ты или не готов на такие действия.
Вот это забавно, конечно, как работает мужской мозг и как работает женский, всё-таки есть разница, потому что я ходил с этим вопросом лет 10 и вот, э, не мог на него себе никак ответить и ты мне щас так быстро на него ответила. Спасибо. Это прям правда, наверно, улучшит мои нынешние отношения. У мн я щас в новых уже, вот, и вообще со всеми, кто меня окружает, э, м людьми, как будто станет попроще. Я прям чувствую даже вдохновение какое-то. Это круто! Спасибо те большое!
Очень рада была помочь.